No, assolutamente. Poi a quei gatti si raddrizzano abbastanza facilmente, cioè, la mia ecco, la mia c'aveva sta cosa, che quando magari stavamo a cena lei, ehm, saltava proprio sulle gambe e metteva il muso sul sulla sul piatto. Però, ecco, dopo qualche schiaffetto, dopo un mesetto, basta, ha smesso. Adesso sta una principessa proprio. Magari te guarda, però da lontano. Invece il cane sta proprio lì no, no, no.
Si. Beh, io devo educarla sì, io sto cercando di educare la mia a non salire sul tavolo, perché non mi piace che sali sul tavolo, però è ancora piccola quindi vuole giocare, salta per giocare. Però, mamma mia, che stress. <chuckles>
Eh, sì. Eh, questa è proprio l'età perfetta pe pe per raddrizzarli perché perché perché sì, perché poi pure il gatto è ovviamente mai quanto il cane, però anche il gatto un pochino deve es deve esse educato, perché sennò il gatto te distrugge casa.
Sì. No, certo. Sì, sì. Poi non è anche igienico farlo salire sul tavolo dove mangi, oppure sul bancone dove cucini. Quindi meglio di no.
Eh, già. Sì, sì, assolutamente. Allora, spero che ci risentiamo. Sì, ti ringrazio allora, alla prossima. Ciao, c
Senti è stato un piacere parlare con te. Sì. Ciao a presto. Cia cia